Heeh. Jadi, eee, itu terasa di diriku sih, Kak, jadi, eee, karena dulu kan statusnya masih single ya, masih lajang, jadi masih menerima tuh, kalau dulu jadi gini, aku tuh bo
Oh. Oke. Jadi malah sama diri sendiri, ya? Heeh.
Hmm, jadi dulu tuh boleh dibilang aku tuh yang, eee, nomor 1 gitu, Kak, ya. Jadi, eee, mama papaku tuh masih siap-siap, gitu ya, pada saat hari Imlek tuh, eee, adik-adikku mungkin masih mandi, gitu ya, ada yang masih makan, mungkin sarapan, gitu ya. Itu tuh aku udah, eee, nomor 1 gitu ya, udah siap, udah stand by, gitu, di ruang, eee, tamu boleh dibilang ya, jadi yang terdepan selalu di selalu di depan dan semakin di depan, gitu ya, jadi untuk
<chuckles> <chuckles> Mhm. Terdepan. Eh. Oh, iya, itu kayak jargon itu kah, kayak jargon iklan, ya? Ya. Oh, ya, oke.
Heeh, iya, itu salah satu sepeda motor, gitu, itu yang aku rasakan sebelum, eee, jargon tersebut ada tuh, jadi
Oke, malah duluan ya? <chuckles>
Untuk, mhm, malah duluan, jadi pada saat Imlek itu aku selalu siap duluan tuh, ketimbang, eee, keluarga aku, gitu ya. Jadi memang udah stand by ya karena itu, aku tuh, eee, apa, menunggu-nunggu banget momen bagi-bagi angpao, terus makan bareng-bareng, gitu ya, dengan keluarga, karena kebetulan banyak sepupuku juga yang hadir, jadi aku tuh seneng banget kalau udah, eee, perayaan Imlek itu. Selain dapat angpao untuk jajan dan beli mainan, waktu itu ya, terus kemudian juga ketemu, eee, saudara-saudara yang boleh dibilang, eee, seusia gitu, jadi, wah, bermain lari sana, main, eee, mainan lah ya, waktu itu, jadi seneng banget.
Mhm. Iya. <chuckles> Mhm. Iya. O eh. Masih belum mikir, masih belum mikir yang susah-susah, ya. Masih yang simpel-simpel aja. Heeh. Nah, Kak, eee, nah, sekarang kan berarti perubahannya itu kan dari diri Kakak, ya. Yang tadinya dapat angpao gitu, terus sekarang juga harus berpikir ngasih angpao, gitu ya. Nah, kalau dari Kakak sendiri, apakah ngerasa berat nih, gara-gara mungkin sekarang udah tambah lagi beban tiap mungkin Imlek ya, ngasih-ngasih angpao. Apa sebenarnya emang udah diantisipasi, gitu, dari awal mungkin dari emang dari muda nih, "Wah, aku besok kalau udah nikah ini, harus cari uang yang banyak nih". Apa gimana nih, Kak, waktu itu?
Benar, masih happy-happy aja, <chuckles> masih seneng-seneng aja. Mhm. Mhm. Mhm.